Mhm, kayak aku <chuckles> ngasih ini kan.
Oh gitu, wah sarannya unik sekali aku baru tahu nih. <laughs>
<chuckles> Cobain deh Kakaknya, enak gitu walaupun gak terlalu akurat banget ya tapi bagus untuk mengeksplor lagu baru gitu kan, jadi kayak Kakak tuh, ng eee, ngasih ini lagunya selera Kakak kayak gimana, tahun yang Kakak mau tuh kayak gimana terus temuin lagunya itu berapa banyak gitu, biasanya mhm, biasanya dia bisa loh banyak kayak gitu mungkin 100 lagu juga dia jama jabanin gitu kan tapi, eee, emang prosesnya dikit-dikit dulu misalnya kayak, aku mau 100 lagu kirimin aku 15, 15 ya soalnya kalau 100 itu dia agak lambat Kak, itu sih tips dari aku. <chuckles>
Oke. Oh. Mhm. Oh. Oh gitu. Mhm. Ah. Oh gitu. wow jadi, Kakak, a ada cara unik ya ternyata untuk menemukan iya ChatGPT ya oke deh wah, seru banget nih kalau bahas tentang, eee, musik atau lagu baru gitu ya dan makasih banyak ya Kak untuk waktunya dan bahkan tipsnya yang tadi tuh yang unik sekali, nanti deh bakal aku coba semoga bisa, jumpa kembali ya Kak ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi.
<laughs> Mhm. Oke. Oke moa kita bisa ngobrol lagi ya.